Tiens, est-ce que tu peux me parler de l'évolution de ton style vestimentaire, au fil des années?
Heu, ouais, bien sûr, heu, bah, je vais je vais commencer, heu, récemment, on va dire, heu, j'avais, heu, très un style, heu, assez jeune avec, heu, des sweats, heu, des jeans, heu, baskets et cetera. Et heu, du coup, depuis très récemment, heu, j'ai changé de de style, j'essaye, heu, de porter des des habits, par exemple, des des pantalons à carreaux, des chemises, heu, enfin plein de des des bottes aussi, plein de de vêtements qui sont, heu, dans dans ce thème-là. Heu, parce que, bah, forcément, j'ai j'ai commencé du coup à travailler et heu, du coup, heu, je pense que c'est une évolution un un petit peu naturelle, heu, des choses. Comme je commence à travailler forcément, j'ai j'ai l'envie et je pense le besoin aussi de de changer de de style vestimentaire.
Mmh mh. OK. Mmh mh. Mmh, OK. D'accord, mais du coup, si si je reviens un petit peu sur ce que tu disais au début là, par rapport, heu, à ton, heu, voilà, forcément, sweat et cetera. Qu'est-ce qui pourrait te caractériser en 1er lieu, sur, heu, je sais je sais pas si tu devais me donner, par exemple, heu, une image de toi en vêtements, que ce soit sur un souvenir précis, un 1er concert ou une tenue que tu portais tout le temps, ce serait quoi, heu, typiquement?
Ouais. Heu, je pense typiquement, alors, heu, ben, surtout en ce moment, ça serait, heu, les le pantalon à carreaux parce que ça, c'est vraiment le, heu, le le pantalon que je vais tout le temps porter, heu, des bottes en ce moment, heu, alors c'est vrai que les bottes je m'y suis mis depuis, heu, de deux-trois, hem, 2-3 mois. Mais heu parce que bon, porter des des bottes en été, heu, ça a pas trop de sens. Heu, mais du coup, heu, ouais là, c je avec des bottes et puis le haut, ouais un petit, heu, une petite chemise avec, heu, un petit un petit manteau marron. Et je pense ça c'est vraiment le l' outfit que je vais je vais plus souvent le mettre.
Mmh mh. Ouais. Tout à fait. Mmh mh. OK, et cet, heu, outfit que tu mets, heu, principalement on va dire, est-ce qu'il est venu, heu, je sais pas moi, d'un film, d'une série? Est-ce qu'il a été inspiré potentiellement de quelqu'un que tu connais, de tes parents, de de quelqu'un de ta famille ou alors c'est toi, heu, qui qui un jour, heu, ben fi finalement, heu, tu t'es dit que ça, ça pourrait être t'aller mieux, enfin comment ça s'est fait un petit peu, heu, ce de ce ce changement de de de de style?
Ouais. Heu, ce changement, il a opéré, heu, je dirais peu près, heu, 1 an après que j'ai commencé à travailler, heu, j'avais des des personnes, du coup, avec qui je travaillais qui qui s'habillaient comme ça et heu, bon, départ, j'ai pas trop fait attention et au fur et à mesure, heu, bah, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose qui qui me plaisait, heu, parce que moi aussi j'avais personnellement des des ambitions, heu, d'être pris, heu, plus plus au sérieux dans dans ce que je fais, donc pour moi, heu, m'habiller mieux aussi, c'était un un moyen, heu, de justement, hem, avoir ça et donc heu, ouais, c'était, heu, alors s surtout des, des cadres, des personnes un un peu plus au dessus de moi, heu, des coordinateurs, tout ça, qui heu, justement, heu, s'habillaient comme ça et du coup, moi, je me suis dit: «Bah, allez, heu, il faut que j'essaye» et heu, au départ heu, c'était juste un petit truc à droite à gauche que que j'achetais et au final, c'est vraiment un style que que j'ai pris et que maintenant, heu, j'utilise tous les jours.
OK. Mmh mh. OK, donc en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, tu t'es laissé un petit peu influencer par le monde du travail. C'est-à-dire qu'avant tu étais plutôt, heu heu, tyle, heu, style décontracté, heu heu, voilà comme tu l'as très bien dit, petit sweat, voilà, allez en cours, heu, pas besoin de mettre autre chose, mais par contre là, vu que c'est un petit peu un milieu un petit peu plus sérieux, le monde du travail et bah, tu t'es laissé un petit peu inspirer. Mais du coup, heu, comment comment ça s'est fait? Est-ce que, heu, tu as été, heu, dans une boutique en particulier ou est-ce que tu as demandé conseil pour, heu, justement, heu heu, réinventer un peu ton style et te cadrer avec, heu, le côté un petit peu plus intellectuel du du monde du travail?
Ouais. Heu, bah c'est c'est vrai qu'au au début, j'ai j'ai eu du du mal, on va dire. Heu, parce que, heu, j'ai pas voulu forcément, heu, demander conseil, justement, aux personnes qui s'habillent comme ça. Du coup, heu, des fois on met des hauts ou des bas qui vont pas ensemble et des fois, c'est vrai qu'on se retrouve avec, heu, des des outfits qui sont, heu, un peu questionables mais heu, je pense que ça s'est fait, heu, bah sur plusieurs mois. À force, on on teste ça, on voit comment, heu, ça nous va et puis après, heu, si on voit que ça nous va, bah forcément, après on va essayer d'acheter des des choses similaires, heu, pour justement, heu, que ça puisse, heu, tout autant, heu, nous aller.
Mmh mh. OK. OK OK, donc du coup bon, il y a quand même eu, heu, une grosse partie, heu, qui a été dûe du coup, heu, à cette influence du monde du travail mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi autre chose? Par exemple, heu, potentiellement les réseaux sociaux qui ont pu jouer un rôle? Heu, les les les amis potentiellement qui t'ont qui t'ont peut-être dit: «Ah mais attends, tu vas au travail comme ça? Ah mais tiens, tu vas ci, tu fais ça», ou alors, heu, est-ce que c'est c'est vraiment uniquement, heu, le boulot qui t'a fait évoluer dans ta ma dans ta manière de de t'habiller?
Ouais. Bah, pour tout ce qui est des réseaux sociaux, c'est vrai que, heu, des fois, j'avais vu des des p des personnes, heu, qui conseillaient sur ça, heu, mais, après, ça m'a jamais, heu, trop influencé parce que, bon, j'ai je pense, de base, j'ai déjà une méfiance vis à vis des réseaux sociaux. Donc, heu, j'ai vu quelque chose, forcément, mais, ça m'a pas inspiré. Après, oui, heu, ça a été, heu, complètement, heu, bah, le monde du travail qui m'a dit ça. C'est vrai que, des fois, j'avais quelques amis, heu, bon, ça, du coup, c'était plus quand j'étais adolescent, qui me me conseillaient sur, heu, comment, du coup, heu, bah, m'habiller, heu, sur mes mes styles, heu, ce que je pouvais sport por porter. Mais, ouais, sur, heu, sur tout ce qui est, heu, aujourd'hui, sur mon style vestimentaire que que j'ai adopté, ça a été, heu, essentiellement, heu, le travail.
Mmh mh. Mmh mh. Ok. Bah, écoute, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, qui est super intéressant par rapport à à à ton adolescence, où tu te laissais un petit peu influencer par tes potes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'en fait, avant, heu, de rencontrer ces potes-là, tu avais une tenue bien à toi? Ou alors est-ce que c'est, juste, heu, l'effet, un petit peu, heu, tu sais, pression sociale où, heu heu, il faut la dernière marque, il faut ci, il faut ça? Comment ça s'est fait un petit peu ton adolescence, par rapport à ça?
Ouais. Ah, heu, juste avant, je dirais que je faisais pas du tout attention à mon style et heu, justement quand on est arrivé dans cette, heu, période d'adolescence, bah, heu, forcément, heu, bon je je vais pas m'en cacher, c'était, heu, clairement de de l'influence parce que, voilà on est dans l'adolescence, on cherche de l'attention, heu, bon, c'est c'est dans les besoins de de chaque adolescent, je pense. Donc je pense que c'est normal. Et donc oui, heu, du coup, il y a il y a ce facteur de pression sociale, qui fait que du coup, heu, j'étais fortement influencé de comment, heu, les autres ils pouvaient s'habiller et heu, du coup forcément, ça devenait un un sujet de discussion et heu, du coup, c'est pour ça que je m'habillais, heu, comme les les autres de mon âge. Après, heu, je trouve que bon avec le recul, je me dis que c'est normal. Mais heu, non, enfin, c'était, heu, c'était pas vraiment mon style, c'était, heu, le style des autres. Et donc heu, non, je pense que c'est c'était une erreur, mais bon. Après je me dis que c'était l'âge et que c'était normal.
OK, oui, OK. D'accord. Mmh, mmh. OK. Et et d'ailleurs, est-ce que, heu, tu as été, heu, pendant ton adolescence ou même maintenant, potentiellement à un tu sais influencé par certaines marques, tu sais à à l'époque c'était peut-être, heu, Baby Milo, c'était par exemple, heu, Wati B et peut-être maintenant ça serait plus Nike, tu sais, heu, est-ce que tu es influencé par une marque en particulier ou au contraire toi tu es un petit peu sur p enfin, peu importe la marque finalement, tant que ça correspond à ton style?
Bah j'ai j'étais, heu, surtout, heu, influencé, heu, alors quand j'étais ado adolescent, plutôt sur des choses, heu, bah comme tu disais, heu, Nike, heu, les chaussures, heu, c'était tout le temps des Nike. Heu, après moi j'étais beaucoup à une époque où là, heu, c'était la mode, heu, des anciennes marques, heu, des années 80-90 qui revenaient. Heu, du style, heu, Levi's, heu, Fila, heu, tout ça. Donc heu, du coup c'est beaucoup aussi des des vêtements de de ça que je prenais. Après si si on revient, heu, par rapport à aujourd'hui, heu, je cherche plus à aller, heu, dans des magasins d'hommes, heu, par exemple un magasin moi où je vais souvent c'est c'est Jules. Et donc heu, ouais, il y a énormément de d'habits que que je trouve là.
OK. Ouais, OK. OK et du coup bon, heu, par rapport à ce que tu tu dis, finalement ton rapport au au shopping et aux marques, il a quand même évolué. Est-ce que tu achètes, heu, donc du coup là tu disais que tu achetais, heu, chez Jules, mais est-ce que tu tu achètes du neuf? Est-ce que des ch fois tu chasses un peu les f dans les fripes? Est-ce que tu vas, par exemple, sur Vinted? Est-ce que tu vas, heu heu, potentiellement dans des endroits, tu sais, pour essayer de payer un petit peu moins cher? Ou au contraire, tu tu hésites pas de te faire plaisir sur les vêtements?
Ouais. Bah, c'est vrai qu'avant, heu, quand j'allais faire du shopping, heu, je je m'en foutais totalement et puis, heu, de toute façon, c'était pas heu. J'allais j'ai j'essayais, heu, d'y aller 30 minutes parce que, bon, souvent, ça me saoulait. Et c'est vrai que depuis récemment, j'ai, heu, j'ai pris plus plaisir à aller, heu, dans tous dans tous ces magasins. Et donc heu, ouais, bon, s souvent j'essaye, heu, d'aller dans des magasins de de ce style pour, heu, justement, enfin c'est un lieu où là je me sens bien, et que je me sens mieux, justement, ou là que ça ait dans des petites, heu, friperies ou d'autres, heu, magasins, heu, d'occasion. Alors, heu, je dis pas que, heu, j'y suis jamais allé, et que j'i j'irai plus jamais! Il m'arrive, heu, des fois, d'y aller. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare, heu, d'y aller, parce que, voilà, c'est un endroit où la je me sens moins bien. Heu, pourquoi? Bah, je pense que c'est surtout, hem, bah, dans les magasins de de vêtements, heu, pour hommes, heu, il y a une façon de faire, il y a une façon d'accueillir le client, qui fait que je pense, heu, c'est aussi ça que j'aime bien et que du coup je suis je suis influencé par ça.
Mmh mh. OK. OK. Et d'ailleurs, ben, justement, comme tu tu disais que, voilà, tu avais quand même pas mal de fois où t'é tu allais quand même dans les boutiques d'hommes, et que tu aimais bien un petit peu leur, heu, leur manière, est-ce que, des fois, tu es influencé par les conseils de ces vendeurs, heu? Est-ce que, heu, par exemple, tu as une anecdote à à partager par rapport à ça ou tu sais, heu, heu, on te conseille par exemple un petit polo, heu, un peu plus vert pour, heu, pour ci, pour ça, ou alors au contraire c'est vraiment uniquement à to à chaque fois toi qui choisis?
Ouais, heu, ben un exemple récent, c'est quand j'étais allé heu, je voulais acheter une veste et donc heu, ben je galère un petit peu à trouver ma veste et du coup, heu, le vendeur il vient avec moi, il me dit: «Heu, ah ben tiens regarde, heu, il y a il y a cette veste-là, elle est super» je la je la teste et tout. Heu, je fais: «Ah ouais, super, heu, ça va super bien, heu, là en plus il y a des poches là, là, là, c'est super» et heu, donc heu, donc du coup voilà, je con je continue mes achats et heu, je me dis: «Ben tiens, heu, ça serait peut-être, heu, intéressant de de regarder le prix». Là, je vois que la veste, au final al elle était à 260€ Donc je me suis dit, heu, c'est un petit peu au-dessus de mon budget, heu, même un petit peu beaucoup. Heu, donc heu, au final j'ai dit: «Ah ben non, heu, finalement, elle me plaît plus trop la veste», je l'ai reposée. Heu, bon, j'avais quand même acheté des des choses dans le magasin, mais en l'occurrence la la veste que m'avait, heu, donné, heu, le le vendeur, heu, non, du coup, heu, je l'ai je l'ai laissée sur le côté et je l'ai pas prise.
Ah oui, quand même. Mmh mh. Ouais, effectivement, des fois, heu, le les conseils sont sont à prendre mais effectivement, heu, des fois, bon, c'est bien de vérifier aussi un petit peu le prix, heu, <chuckles> pour éviter de se faire surprendre, heu, comme toi. Parce que bon, ça doit
Ah ouais, c'est c'est sûr. Après, j je dis pas, je je j'aurais eu l'argent pour prendre cette veste, heu, bah, heu, je me serais fait plaisir sans problème, mais bon, heu, je pense que 260 pour une veste, heu, même, heu, éthiquement pour moi, je pense que c'est pas c'est pas be dans mes valeurs et non, j'a j'achèterai jamais une veste, heu, à ce prix-là.
Mmh. OK et bon et là tu tu tu tu as beaucoup parlé de, voilà, ton en globalité, tu te t'habillais comme ça pour le travail et est-ce que ça t'arrive d'avoir aussi potentiellement une peut-être une tenue, que tu mets, heu, par exemple, pour sortir, une tenue que que tu aimes, heu, qui pourrait aussi, potentiellement te définir, hein, heu, pas forcément, est-ce ou alors est-ce que tu remets vraiment plutôt la même chose à chaque fois?
Bah, heu, bah, c'est vrai que du coup, celle là, c'est tout le temps pour le travail, après pour les autres événements de la vie, on va prendre, par exemple, les les événements du quotidien. Il y a encore, heu, très récemment, je j'utilisais, heu, ces vêtements-là parce que je me suis dit: «Ah ouais, mais si jamais on croise quelqu'un que tu connais et tout ça» et heu, au final, heu, avec le temps, j'ai appris un petit peu, heu, me relaxer sur, heu, sur tout ça et donc heu, maintenant, oui, quand quand, par exemple, je vais je vais faire, heu, je vais aller en course, heu, je vais je vais y aller en mode, heu, détente, je vais pas chercher à mettre, heu, la petite chemise avec tous les petits boutons, heu, non, je vais je vais y aller en mode détente, heu, ce que ce que j'ai trouvé dans l'armoire et c'est très bien comme ça.
Mmh mh. Oh, en fait, finalement, heu, ton style définit la rupture entre ton travail, et ta vie de, heu quotidienne, finalement.
Ouais, c'est ça. Après, heu, enfin, je dis pas, hein, j'ai quand même essayé, heu, pendant un un long moment, heu, je m'habillais tout le temps bien, heu, peu importe, heu, ce que je v je f ce que je faisais. Après, heu, non. Je pense que c'est pas non plus la la solution. Je pense que justement, il faut un petit peu se se décoincer sur ça. Je pense que c'est super d'avoir un un style, heu, pour tout ce qui est, heu, boulot, heu, pour, heu, justement, être pris au sérieux co comme je voulais, et justement, ça marche. Donc heu, je suis je suis très content de ça. Mais je pense que pour les les activités quotidiennes, ou même quand on voit des des personnes qu'on qu'on voit, heu, très souvent, beh, il y a pas besoin de d'en faire autant.
Mmh, OK, et bah, e juste, pou hem j'ai est-ce que tu penses que, heu, le fait de de de se laisser influencer- vu que toi tu as été un petit peu influencé, tu as tu as été un petit peu, heu, voilà, heu, pris, heu, dans certaines, hem, dans certaines, heu, coutumes de style- est-ce que tu dirais qu'il faut des fois s'affirmer ou des fois, il faut quand même, heu, voilà, s'adapter un petit peu, heu, à l'endroit où on est?
Bah, heu, je pense que c'est c'est un petit peu un mélange des deux. Heu, faut quand même, heu, s'affirmer, faut quand même montrer, heu, sa personnalité. Heu, pour justement ne, bah, ne pas trop se laisser influencer, mais du côté négatif, heu, de la chose. Donc c'est indépend c'est important d'être, heu, justement, heu, indépendant. Après je pense que, heu, la façon dont on va s'habiller, la façon dont être on va être influencé sur ses habits. Forcément, ça dépend, heu, énormément du milieu social où là on va évoluer. Si on est dans un milieu plus populaire, on sera plus heu, heu, habillé d'u d'une certaine façon que si on est d'un milieu plus bourgeois, on va dire, on sera plus, heu, habillé d'une certaine façon. Donc je pense, justement, il faut avoir une, heu, personnalité et être, heu, justement assez intelligent et indépendant pour prendre les les bonnes influences qu'on peut avoir, pour justement, heu, plus s'épanouir dans sa vie et avancer.
OK. Mmh mh. OK. Et bah, écoute, heu, c'était super intéressant. J'ai adoré avoir ton point de vue et et écouter un petit peu ce que tu avais à dire par rapport au au style et et à ton évolution, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, j'ai vraiment pris un plaisir.
Ouais, puis bah, merci aussi à toi pour, heu, pour cette discussion, bah, qui fut très enrichissante.